Tama, kasi ano natin 'to, karapatan natin, to na bumoto.
Hmm. Oh, hmm.
'Di ba? Kasi minsan kasi, ah, iniisip kasi ng iba na, isang boto na lang naman na 'to, walang epekto ito, 'di ba? Pero ang hindi natin nalalaman, ay, namamalayan ang mga panalo sa eleksiyon ay minsan
Mm. Ah. Oo, masyado nalang 'yun, eh, imbes Hmm.
na itatakda lang ng ilang boto, 'di ba?
Oh, tama, tama talaga.
'Baga marami na tayong nakita sa, ano, kasaysayan ah, ito nanalo dahil sa lamang sa sobrang liit ng bilang ng boto, 'di ba?
Ah. Tama, mm, tama. <clears throat>
Kaya bawat isa, bawat boto, ay syempre, ano, ah, mahalaga.
Impor importante, 'no.
At may kapangyarihan.
Oo.
'Diba, kasi pwede siyang makapag-ano, ah, makapag-shift ng isang, ano, 'di ba?
Mm nga, nakakatag
Ang resulta ng, ng eleksyon, 'di ba?
Isang buong bansa. Mm, 'yung boto natin yung nagiging resulta, kung anong tatakbo ng bansa natin. <chuckles>
Tama, tama kung ikaw ba'y korap ulit o hindi.
And ah Oo, hindi, 'no? Kaya dapat mas wais tayo.
'Di ba? Kasi nabudol tayo ngayon.
Oo, <giggles> nabudol nga talaga tayo, 'tas eto, paano kaya ma nakakaapekto ang hindi paglalaan ng oras para bumoto sa resulta ng eleksyon.
Ah, ano, ah, kapag hindi tayo bumoboto, eh, para nating isinusuko ang karapatang, ano, makialam sa kung sino ang, ano
Hmm. Tama, oh, para tayong ganon, oo.
ah, mamumuno, 'di ba, sa atin, 'si tayo ang may kamarye kapangyari may kapangyarihang pumili, 'di ba, ng opisyal, na may pananagutan sa pagbuo ng batas. 'Tsaka pagpapasya sa mga proyekto ng gobyerno.
Mm. Oo, tama, tama. Nagpak Tama, tama, pag-an
'Tsaka tsaka sila yung naggagasta ng pondo ng bayan, 'tsaka kaya kung hindi tayo boboto, eh, hinayaan natin ng iba ng modisyon pa sa atin. Kasi kahit hindi natin sila sinuportahan o pinagkatiwalaan, 'di ba?
Oo. Oo, tama, tama ka dyan. Oo, tama, tapos ting
'Tsaka, ano, tsaka isa pang epekto nito, baka, ano, ah, may posibilidad na manalo yung mga kandidatong hindi karapat-dapat.
Al Oo, totoo 'yan.
'Di ba?
Mm, 'pag talaga
Dahil hindi ka nakaboto. <laughs>
Hmm, oo 'tas 'yon, iba pa 'yung ginagawa nila, 'pag hindi ka bumoboto, 'yong gagamitin nila 'yong pangalan mo, 'yong ano mo, parang mandadaya pa sila gamit 'yong ano mo, pangalan mo, kasi hindi ka nakakaboto. So, parang mas binibigyan natin sila ng advantage na manalo, kung sino man yung gusto nila gamit yung sarili nating identity, na hindi naman natin 'yun pinayagan o kinonsent man lang. So, talagang mahalaga talaga na ginagamit natin 'yung pagboto.
Hmm. Tama, tama. Tama. Hmm.

Tama, tama ka talaga dun. Oo.
'Ba kumbaga nakakapanlumo nga naman kung taon-taon lang ay pare-parehong issue pa rin, ang hinaharap ng bayan. 'Di ba kasi kagaya ng katiwalian na walang katapusang kahirapan, kakulangan sa serbisyo 'di ba?
Oo, tama. Oo. Oo, krimen oh, krimen na kailangan ngayon kana't kaliwa na ang krimen, pagnanakaw
Oo 'di ba lalong-lalo na na
lantaran na pag ah oo, pa-budol tapos oo nagpapa-ano tayo
nagpabudol kasi tayo eh. 'Di ba? Akala ko napakagaling.